Kak, jadi sebenarnya gini, aku kan sebenarnya sebelumnya memang sempet les bahasa Mandarin ya Kak, kan. Eee, emang kayak, itu, aku lakukan waktu aku juga lagi hamil, gitu kan. Nah sekarang kan, posisinya aku udah melahirkan nih Kak, gitu kan, dan terus istilahnya ya aku udah nggak ada tanggungan apapun kan, istilahnya kek ya udah gitu, cuman, kerja biasa terus ngurus anak gitu kan, ya udah gitu. Nah, tapi aku tuh lagi ada pengen ngelanjutin lagi les bahasa Mandarinku ini, karena kan emang ada level-levelnya gitu, cuman kayak motivasi aku tuh untuk bisa ngelanjutin lagi tuh kayak hilang gitu loh Kak. Jadi kayak, aku nggak tahu sih ya, mungkin Kakak ada saran gitu gimana sih caranya biar supaya nih, aku tuh ada motivasi lagi nih, eee, buat ngelanjutin, gitu. Karena ada kehilangan motivasi gitu di tengah jalan gitu loh Kak, karena sekarang karena, eee, aku ngambil les ini tuh sebenarnya juga untuk masa depan aku dan keluargaku juga, gitu Kak, jadi bukan karena alasan, pribadi juga sih, gitu.
Wah keren, mhm. Selamat. Iya. Betul. Mmm paham. Buat ngelanjutin berarti ya? Paham. Mmm, paham paham. Iya sebelumnya aku mau, e ucapin selamat juga ya Kak karena telah melahirkan, dan juga aku mau beri apresiasi juga Kak, di mana dengan e seberapa padatnya ya kegiatan Kakak, dan juga Kakak setelah melahirkan juga masih harus ngurusin anak dan lain-lainnya, pastikan itu bukan hal yang sang e e hal yang mudah ya, pasti itu hal yang berat dan juga, eee, bisa dibilang sangat memakan, e baik energi dan juga waktu ya Kak. Dan di situ, Kakak tetap punya ambisi ya yang besar, untuk bisa belajar Mandarin. Wah itu, keren banget sih Kak. Nah kemudian aku juga bisa lihat, bahwa Kakak ini sama sekali bukan malas ya, tapi memang hanya se sedang lelah gitu Kak secara mental. Baik, nah mungkin sebelum aku bisa kasih saran, aku mau tanya beberapa hal dulu ya Kak, supaya sarannya yang aku berikan, nanti bisa tepat bisa tepat sesuai dengan kondisi Kakak, seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini Kak, e Kakak itu terakhir latihan atau pun, e ini ya, belajar bahasa Mandarin itu kapan, dan vakumnya itu ada berapa lama sih Kak, dan apakah sekarang masih berlatih seperti itu?
I see. Iya, Kak. Iya. Oke. Iya. Boleh boleh boleh. Iya iya boleh. Iya. Eee, sebenarnya kayak baru beberapa bulan yang lalu ya Kak, karena kan jadi waktu pas aku berhenti les bahasa Mandarin tuh, waktu aku masuk trimester ke-3 karena kan kalau tri semester 3 dalam kehamilan kan, emang sangat membuat aku waktu itu kayak gampang ngantuk, hilang fokus, gitu kan, jadi kayak, ada di momen kayak gitu sih. Jadi akhirnya aku stop, dan ini, dan itu, udah agak lama sih sebenarnya aku ngelatihannya udah hampir kayak setengah tahunan gitu, apa setahunan, aku lupa gitu kan. Ya, jadi, eee, waktu itu memang, e udah agak lama, terus stop gitu kan, terus kayak, sekarang pengen ngejar lagi gitu kan, untuk ngejar sertifikasinya, karena kan kalau les bahasa Mandarin terus nanti kita ada, bisa gitu di level tertentu, kan ada sertifikasinya gitu kan. Dan itu kayak, aku ekspektasiku sih sebenarnya kayak bisa bisa ngebantu aku buat mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, gitu sih Kak, gitu dan, ya, tapi sampai sekarang ya, aku tiba-tiba kayak, kalau aku lagi memikirkan kayak, "Oh aku mau lanjut, kayak aduh males banget." kayak, nanti gini-gini. Kayak udah ada hal-hal negatif yang muncul di aku juga, gitu Kak.
Oke. Paham. Oh udah lumayan lama ya, mhm. Sertifikasi? Hmm. Iya. Paham, iya, aku bisa memahami ya bahwa berapa betapa frustrasinya ya perasaan itu, karena memang dulu Kakak bisa dibilang udah cukup lama ya setengah tahun belajar, yang mana itu sudah lama ya, sudah terhitung cukup la apalagi Kakak rajin gitu, dan dengan adanya vakum mungkin di situ, Kakak kehilangan motivasi karena ini ya, karena dulu merasa e oh belajar udah lama, terus kemudian berhenti, mungkin ya kayak merasa harus ngulang dari awal lagi ya Kak ya? Mungkin gaya di situ dan aku bisa memahami sih Kak perasaan tersebut. Nah mungkin, pertanyaan selanjutnya yang aku mau tanyakan ya Kak, Kakak s biasanya belajar Mandarin itu, seperti apa sih Kak? Maksudnya, e kalau dari les-lesan dulu kan pasti sudah mengikuti metode yang ada di tempat les ya, tapi Kakak juga belajar secara otodidak, dan kalau untuk saat ini, apakah Kakak ingin kembali ke les, atau belajar secara ototid otodidak nih Kak?
Iya. Iya betul. Iya. Iya betul. Sebenarnya kayak dulu tuh emang aku sempet ikut les, gitu kan. Jadi kalau misalnya belajar otodidak sih enggak ya, karena, kalau sesuai yang pernah aku pelajari dan aku coba tanya ke laoshi ke gitu kayak, eee, guruku gitu kan, laoshi, itu, dia bilang memang kalau misalnya mau belajar bahasa Mandarin otodidak tuh nggak bisa nggak bisa gitu kan, karena memang pelafalan-pelafalan, kalimat-kalimat si apa ya, si apa, si bahasa Mandarin itu sendiri itu memang agak susah, gitu. Karena ada nada naik, nada turun, nada sedang, nada berapa gitu kan, nah itu nggak bisa. Jadi memang aku kayak, waktu itu akhirnya, e memutuskan untuk ngambil short course itu, kayak les gitu, gitu kan. Nah, eee, sekarang pun sebenarnya kayak aku tuh lagi ada 2 pilihan gitu Kak, karena kalau aku belajar otodidak kan sebenarnya nggak bisa ya, karena memang aku juga istilahnya masih beginner lah gitu kan, baru belajar 6 bulan, apa 8 bulan apa setahun, aku lupa, gitu kan, kayak, "Lo masih beginner gitu kan." Nah, jadi kayak, aku lagi ada pikiran kayak apakah aku ngambil les offline lagi, gitu kan, apakah memang aku ngambil les online aja, gitu. Karena, les offline itu sendiri kan kayak aku tuh ada kepikirnya kayak harus keluar rumah, harus, siap-siap dan ini itu, harus meluangkan waktu buat di luar rumah gitu, sedangkan kan notabenenya tuh, sekarang aku udah punya anak nih Kak, gitu kan, udah nggak bisa lagi nih aku keluar seenak-enaknya gitu kan, kayak harus, eee, memastikan siapa yang jagain anakku, makannya anak aku, gitu loh Kak.
Iya. Iya, sulit ya? Di bahasa Mandarinnya? Hmm. Paham. Oke, baik. Hmm gimana itu? Hmm. Oke. Pagi at oke baik. Benar. Iya. Betul. Benar, iya, berarti memang di sini ada dilema ya Kak bisa dibilang ya, apakah Kakak ingin mengambil, eee, lesnya itu secara online ataupun offline karena ya banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya Kak di situ, karena Kakak harus memperhatikan anak Kakak, juga e di rumah seperti apa gitu dan, menurut aku ini hal yang hebat sih Kak, karena nggak banyak ya orang yang bisa membagi waktu seperti Kakak gitu, apalagi membagi waktunya ini adalah untuk hal yang sangat produktif, seperti itu. Dan mungkin, eee, pertanyaan yang aku mau tanyain lagi ya Kak. Eee, Kakak itu, dari awal ya, itu kenapa sih Kak tertarik untuk belajar Mandarin ap a maksudnya kan tadi sebenarnya Kakak sudah, sedikit minyu nyinggung ya bahwa Kakak belajar Mandarin itu bukan untuk diri Kakak, tapi sebenarnya untuk kebutuhan keluarga nanti di masa depan, seperti itu ya? Artinya kan Kakak sudah punya visi di masa depan. Nah tapi, e untuk tujuan awalnya apakah memang sudah seperti itu, atau ada tujuan yang lainnya sih Kak?
Betul betul. Iya, betul. Makasih. Iya. Hmm iya. Iya ya ya, betul. Ada tujuan yang lain sih sebenarnya, karena, eee, karena dulu background eee, kuliahku adalah in hubungan internasional gitu ya Kak, jadi, kalau misalnya aku melihat gitu dari sekarang isu dunia, lingkungan awa berita-berita di internasional gitu kan, lingkungan internasional tuh, memang secara ekonomi, secara global tuh memang, bahasa Mandarin tuh akan banyak sekali digunakan, gitu. Jadi kayak dari situ aku yang kayak berpikir, "Wow ini kayaknya aku memang harus belajar bahasa Mandarin nih." gitu. Bukan berarti, eee, cuman bahasa Inggris aja gitu, kalau bahasa Inggris kan udah jadi second language eng buat aku ya, maksudnya kalau untuk bahasa nasional gitu kan, kalau bahasa pertama kan Indonesia, ke-2 bahasa Inggris, gitu. Nah jadi kayak, aku pengen belajar bahasa Mandarin tuk menambah kemampuanku juga, gitu Kak. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh buat aku, karena aku punya visi gitu kayak, oh, aku masih mengikuti zaman gitu, mengikuti, eee, apa lingkungan internasional gitu, Kak. Betul.
Oh, cuman itu. Wah keren, hmm. Mmm iya. Susah tertarik ya? Iya. Iya. Paham. Nesya betul. Mmm keren. Iya. Perkembangan gitu ya, hmm. Iya tapi di situ aku bisa lihat sih Kak, bahwa ya walaupun itu bisa dibilang tadi Kakak bilang itu, tujuannya salah satunya adalah, untuk memuaskan diri Kakak, tapi aku bisa lihat loh bahwa di situ sebenarnya, Kakak ambisinya adalah e tentang terkait dengan peluang pekerjaan Kak, gitu. Jadi, pada akhirnya juga, Kakak punya ambisi untuk, demi keluarga Kakak juga ya Kak di situ, wah di aku salut banget sih Kak dengarnya. Nah, mungkin, dari cerita iya sama-sama, dari cerita Kakak ini, aku dapat gambarannya ya Kak sedikit banyak, mungkin ada beberapa saran nih Kak yang bisa aku sampaikan ya Kak. Nah, me tadi kan Kakak sudah menyampaikan ya, apakah Kakak a ingin untuk les online atau offline gitu ya, nah menurut aku, dengan pertimbangan, e memang harus, e mengurusi anak Kakak, kemudian ada beberapa hal, yang harus Kakak urusi ya di rumah, yang mana itu kan tidak mudah ya, menurut aku nggak apa-apa Kak coba untuk ambil tes apa, namanya, tes online aja dulu, nah tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya les online itu ada pilihan nih Kak, misalnya, e mungkin short kor course ya mungkin ya ataupun ya course yang pendek dulu, eee, itu Kakak bisa ambil yang course yang pendek dulu nih Kak, jangan langsung ambil yang panjang. Nah, karena apa? Karena dengan short course pendek itu mungkin Kakak bisa lihat juga ya, menyesuaikan lagi Kak, dengan kebiasaan Kakak. Karena kan dulu Kakak mungkin lesnya cara offline ya, jadinya kan, pasti akan berbeda ya ritmenya dengan yang online, nah mungkin Kakak di situ bisa menyesuaikan ritmenya dengan Kakak di rumah sehari-hari seperti apa, dan, ketika Kakak sudah bisa menyesuaikan, nah ketik dan Kakak sudah pertimbangkan lebih lanjut ya, ah Kakak bisa tuh la ambil yang untuk mungkin full course -nya ya, bisa dibilang ya, untuk kelas Mandarinnya, sehingga tidak ada penyesalan di situ, Kakak pun bisa beradaptasi dengan ritme yang baru, dan juga Kakak nih pelan-pelan juga bisa, dapat motivasi lagi nih Kak, karena kan kalau udah bayar, otomatis kan ada pertimbangan kan, "Oh aku udah keluar uang, masa nggak iku masa nggak diikutin?" pasti ada pertimbangan seperti itu kan Kak. Nah, sekiranya kalau kayak gitu memungkinkan apa enggak Kak?
Iya. Iya makasih Kak. Ya. Yuk yuk. Oh, iya sih. Iya. Iya betul. Oh oke. Betul betul. Iya. Oke. Iya. Oh, oke oke. Iya iya. Iya, betul betul. Iya. Itu memungkinkan banget sih Kak, berarti, istilahnya memang, eee, kalau saran dari Kakak kan ngambil yang online dengan, eee, ngambil concern kalau terkait aku tuh, tadi kayak udah punya anak, terus juga ku harus juga ada pekerjaannya, yang jadi ibu rumah tangga lah berarti jadi seorang ibu kan nggak nggak mudah ya Kak, gitu. Apalagi working mom gitu kan. Oke, terus, eee, terus kalau misalnya kayak gitu, berarti aku, eee, dan, tadi Kakak bilang juga, kalau aku ngambilnya itu jangan yang langsung yang course yang panjang gitu, les yang panjang tapi kayak, eee, dicoba dulu berarti ngambilnya ya Kak, yang kelas-kelas percobaan dulu, oke, paham paham.
Betul. Benar. Nggak mudah, betul. Iya, betul sekali. Betul. Benar, betul sekali, karena kan mungkin, ya selain juga harus adaptasi, kan kalau misalnya pun ada apa-apa ya, resikonya ada apa-apa gitu ya, eee, setidaknya dengan short course itu kan pasti tidak akan semahal yang full course ya Kak ya. Jadi mungkin kalau ada resiko tertentu ya re keru keru bukan kerugian sih maksudnya kompensasi yang harus Kakak terima pun enggak terlalu banyak gitu, jadi tidak merasa terlalu menyesal ya. Nah mungkin, saran selanjutnya bisa aku sampaikan ya Kak, Kakak bisa nih untuk menghubungkan kembali motivasi Kakak, e untuk belajar Mandarin kepada tujuan awal Kakak, tadi kan Kakak sudah menyampaikan nih tujuan awal Kakak adalah untuk nanti bisa mencari peluang ya, untuk di masa depan, karena memang mungkin sekarang, e apa, dari, e bahasa Mandarin pun sekarang jadi bahasa yang paling salah satu bahasa yang paling digunakan ya, di seluruh dunia gitu. Di mana peluangnya semakin terbuka, seperti itu. Dan, Kakak kan juga punya tujuan untuk, demi keluarga Kakak juga. Nah mungkin, dengan hubungkan dengan tujuan itu kembali, Kakak bisa membangkitkan lagi nih motivasi Kakak untuk lebih, eee, lebih muncul lagi ya Kak gitu, kira-kira oke nggak Kak?
Iya iya. Iya iya. Hmm oke. Iya. Oke. Iya betul. Betul betul betul betul. Oke. Oke oke. Itu sarannya emang oke banget sih, jadi kayak, tadi memang Kakak kasih saran untuk yang les online aja gitu, untuk memulai kembali, karena itu juga salah satu da apa faktor aku nggak bisa melihat motivasi bagi dalam diriku, gitu terus yang, aku coba untuk kayak menghubungkan sama motivasi di awal berarti Kak, apalagi kayak, motivasi dalam diriku pribadi gitu ya Kak ya?
Hmm. Iya. Betul. Benar, benar banget Kak, gitu. Dengan harapannya dengan kombinasi kedua itu ya, Kakak secara prakteknya pun juga bisa, ini ya beradaptasi lagi, motivasinya muncul pelan-pelan gitu, dan, ya dari situ nanti, harapannya juga Kakak bisa konsisten lagi, seperti itu.
Oke oke. Iya. Oke oke, makasih ya Kak ini saran-sarannya bakal aku pake dulu, gitu. Dan ini kayaknya aku langsung cari di sosial media soal les online gitu, nanti kalo ternyata aku mau tanya-tanya lagi aku bakal tanya-tanya Kakak ya.
Ya boleh banget Kak, dan tips sedikit lagi saran dari aku, nggak usah buru-buru ya Kak, Kakak boleh jeli beri jeda waktu sebentar, nggak apa-apa untuk istirahat. Pelan-pelan aja, yang penting progresnya jalan dan, aku berharap semoga Kakak mendapatkan yang terbaik ya Kak, sampai jumpa lagi Kak. Nanti boleh banget hubungi aku lagi kalau butuh.